はい。では、ですね、家族と旅行に行くなら、どこに行きたいとか何かアイディアありますか？
はい。 はい。はい。 はい、えっと、今私はあとでで、千葉にあるドギーズアイランドというわんこちゃんと一緒に泊まれる施設に、とてもずっと行きたいと思ってまなんか、あの、ワンコちゃん来てから、えっと、うちに家族になってから、まだ旅行ととがなくって、で、あの、ちょうどコロナ禍にうちに来たので、なかなか、あの、外に長く連れて行くってことがでたんですけど、今ちゃんと大きくなって、あの、やっぱり、今まで、そんな、ワンちゃんと一緒に旅行したことないので。こう、みんなで楽しめて、あの、ワンちゃんも楽しめるところっていうところでいろいろ探して、かなりオススメに出てくるので、ぜひ一度行ってみたす。
うん。 はい。 ほお。うん。 いいですね。うんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。うーん。 あ、うん。 うん。 はい。 うーん。 うんうん。 へえ。 いいですよね。なんか、旅行ってなった時、どうしてもね、ペットをどうしようとかって思ってらっしゃる方、いたくさんいらっしゃると思いますし、私も以前、ペットを飼ってた時に、あの、ペットも泊まれる宿とか、ペット用のご飯、食事も出してくれるところとかっていうの、探して行ったことがあるんですけれども、そうすると、やっぱり、あの、い預けなくて済みますし、すごく、あの、か可愛いんですよね。また、新しい、あの、宿に入って、全然慣れないところで、うろうろしてる様子とか、ワンちゃんと一緒にいろんなとこ、観光に行けるので、車に乗せて。
はい。うん。 はい。 はい。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
そうですですよね、そういうところがね、もっともっと増えてくれたらいいですよね。そういうペットも オッケーみたいなレストランとかカフェとかうーん、もっとできたらいいですよね。
そうなんです。 そうなんです。はい。

いや、私、でも、今、そのお話を聞いていて、あの、え SNS とかでやっぱちょっと、ん、富豪の方々のバケーションを見ると、バケーションはやっぱりゆっくりリラックスしに行くところだから、せかせか観光なんかせずに、例えば、ほんとにラグジュアリーホテルに、オールインクルーシブ、ま、オールインクルーシブっていうか、も、なんでも揃ってて、そうゆう娯楽もなんでなんかバーも、レストランもなんでもあって、プールプールとかもあって、ジャクジーとかも、そこに1ヶ月間ずっと滞在するんだみたいな方とかがいて、で、外になんてもう出ないよみたいな感じの方で、ああ、いいなって。私、めちゃめちゃ、せかせか外に出て、朝から晩まで寝にしかホテルに帰ってこないタイプなので、<chuckles> じゃ、将来はこうしたいって思いました。<chuckles> ラグジュアリーホテルでリラックスして
はい。 <sniffs> うんうん。 うん。 <chuckles> <chuckles> も、全然あれですよ、富豪じゃないんですけど
うん。 うん。でも、なんかそれが本来のバケーションですよね。ゆっくりするっていう、うん。
こう、外に出る うーん。 そうですね、なんかもうほんとに、あ、なんか、ぼけ、できるところ、あんなに、も今日、あ、夕飯なんにしようかなとか考えないで、なんにも考えずに、なんかぼっとできるところってゆうのが好きかなって感じなんですよね。
うん。うん。 うんうん。 うん。 うん。 ううんうん。ですよね、それもすごく素敵ですね。いいな、なんか、こう、ご飯とかも全部、行けばレストランで食べれたりとか、旅館とかに持ってきてくれるの、いいですよね、お風呂上がりに。あんま、スパ、銭湯
あ、そうそうそう。 そうなんです。と、そう、後、あの、日本だと結構おひ にするじゃないですか。
うん。

はい。
なんか、お部屋にも、あの、ご飯用意されて、もう、のんびりと家族で食べるってあの、伊豆の方に、ワンちゃんを連れて、あの、行けるよかんがあるんですけど、そこは、あの、お部屋で海鮮も食べれて、部屋部屋料部屋食で食べれるところがあるんですよ。
ああ、うん。 うん。うん。 やりうーん。うん。 うん、はい。 うん。 いいな、うん。 うん。 うん、うん。
なのでで、そういうところだと、ほんとに最高みたいな。
うん。最高です。なんか、もう、お部屋う露天風呂とかあったらいいですよね、部屋に。もう、ほんと出なくて。もう、全然、あの、露天風呂も行きますけど、あの、大浴場みたいなのも。部屋にもあってくれたら最高ですね。
あ。最高です。<chuckles> え、ええ。 最高です。ほんとに。
ですよ、もう、出ません、全部。伊豆の海を眺めて。伊豆の海鮮をたっぷり食べて。うん。いや、伊豆に行きたくなりましたよ。うん。いいですね。
<laughs> 確か。 た はい。 確か出ません。<laughs> 私もずいぶん行ってないので、行きたくなりました。
うん。うんうん。そうですよね。私、若い頃はめちゃめちゃバジェットトラベルをしてたんですね。あと、でも、予算とか時間を見て、すごい、あの、効率的に回れるプランとか、ま、とにかく、ほんと寝にしか帰らないかったので、あの、ホテルが、ま、さいううでも、1回ほんとバックパッカーみたいに泊まって、あそこは、ほんと、二度と嫌だと思ったんですけど。ああまりにもバジェットが、あの、学生の頃お金がないない時とかは、そういうとこで、うう、う泊まりすま、寝れましたけども、二度とは嫌だなと思ったんですけど、やっぱり、こう、自分も、あの、仕事をして、それなりに、こう、お金も稼いたりしてくると、やっぱり、そういったホテルに少しお金を出して、ちょっといい、あの、ゆっくりできるような、うあの、経験を提供してくれようらなところっていうのは、すごい、そこに、お金を出す価値っていうのは、今はすごく感じてますね。若い頃には感じてなかったんですけど。
あ、はい。 へえ。 <laughs> はい。 <chuckles> うん。 うん。 そうですね。確かに。
うーん。
とうですね。お金が出せる年齢に
うん。
やっぱり、こう、お金を出して得られる、まあ、リラックス感というか、空間っていうのが欲しいなと思いますね。
うん。うん。 うん。うん。 ですよね。それで、なんか、綺麗な富士山とか見れたら最高ですよね。朝から。
あ、ほんほんとですよ。もう、現実と今、旅行って、やっぱり、現 ることが、い最大の目的かなと思うので
うんうん。 うん。 うん。 うーん。
やっぱり、ふ一番現実逃避できる場所に行きたいっていうのはあります。
うん。うん。うん。なるほど。いや、なんか、そんな、お話を聞いていて、私も温泉旅行に行きたくなりました、今。<chuckles>
<laughs> まずは、ニューヨークはい。<laughs>
まず、あ、そうですね。まずは、ニューヨークで、はい。しっかりニューヨークの冬を堪能してきます。ワンちゃんとの旅行楽しみですね。これから。
<chuckles> ほんとですね。 そう。う、うん。
ふーん。
いろいろ計画を立てます。はい。
今日はいろいろとうん。いろいろとありがとうございました。楽しかったです。
はい。こちら、そ かったです。